繊細じゃないってか、気にならなくなったんですよね。繊細は繊細ですよ、多分。<laughs>
<laughs> え。今はもうはい、うん、うん、今はもうなんだろう、ほんと面の皮とか、いろんな皮が厚くなったと思うんですよね。
そんなことやって <laughs>
うーん。
でも、おっしゃってること実践するんであれば、今の方が、どんどんどんどん楽しい居場所を作ってけそうですよね。
だうん。 うん。 まさに、ほんとにこう、あの年を取ってきくる。何、年を取ることの、なんだろう、いい好転というんですかね。あの、こういい部分っていうのは。ほんとにこう
はい。 はいはい。 はい。
結構いろんなことが、どうでも良くなるっていうか。
それも、ものすごくよく分かります。はい。<laughs> やってるって、どど鈍感になります。はい。<laughs>
うん。<laughs> ですよね。なんか、あんまりこう <laughs> そう。昔は大事だったのが、今、全然大したことないじゃんって思える
はい、し ええ。へ。
事にに気づいて。
う、あ、むしろね。なんでそんなこともできないの、ってなっちゃいますもんね。
そうなんですよ。
そんな恥ずかしがらなくていいのに、とかってね。<laughs>
そう、誰も気にしてないから、っていうね。そこに気づくようにね、大人になると、なるんですけど。うん、だから若いし、ね。
うん。ええ。 あ、はい。 でも、あんまりみきめに正直気づいと気づくと、ちょっとあの、デリカシーがない人になっちゃいますからね。ほどほどに、ま、みなきゃね。うん。ん、そうですよね。へ。
<laughs> そうですね。そうですね。だからやっぱ、ある程度こう、年寄りになってからの方が、そう図太くなった方が、可愛げがあるかもしんないですね。
うん、そうですね。うん。 うん、あのおじちゃんおばちゃんは、しょうがないからねって言われるんだよね。 だよね。<laughs>
あ、そうですね。<laughs> ほんとですよね。うーん、ま、でもそんな感じで。うん。
ええええ。 え。今日はまた楽しい居場所の作り方、色々教えていただいてありがとうございました。